สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม ครับ
เป็นยังไงคะวันนี้ สบายดีไหม?
วันนี้เหรอครับ? ก็ค่อนข้างสบายดี อ่า แต่อาจจะหงุดหงิดกับตัวเองนิดหน่อย <chuckles>
อ้าว! ทำไม? วันนี้วันศุกร์นะ มันน่าจะเป็นวันที่แบบได้ โอ้! <sighs> วันศุกร์แล้วได้พักผ่อน ได้แบบ เออ เบา ๆ ไหม?
อ๋อ อ๋อ ก็พรุ่งนี้ก็มีภารกิจ แต่ของที่สั่งไปมันยังมาไม่ถึงสัก ที
อืม
แล้วของต้องใช้พรุ่งนี้
อะฮะ ๆ
ก็เลยหงุดหงิดกับตัวเองนิดหน่อยว่า ทำไมเราไม่สั่งเร็วกว่านี้
โอ้! เราก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกัน แต่วิธีแก้ของเรา ก็คือ สั่งแบบเอกซ์เพรส
อืม
เขาจะมีแบบเอกซ์เพรสที่แบบเหมือน เหมือน Messenger ที่แบบส่งมา วิ่งส่งเลยวันเดียว
แต่อันนี้ไม่ทันแล้ว อืม อันนี้ไม่ทันแล้ว
โอ้! เอาไว้คราวหน้า เอาไว้คราวหน้า ฮึบ ๆ
เอาไว้คราวหน้านะ ฮึบ ๆ นะ เฮ้อ!
<chuckles> เออ ถ้าอย่างวันศุกร์ อย่างงี้ ก็ถ้าไม่ได้ออกไปไหน แล้วทำอะไรคะ?
ก็ นั่งเล่น ไถมือถือดูโซเชียลอะไรไปเรื่อย ๆ อะครับผม
โอ้ เล่น social หลายตัวไหม?
ก็ อ หลายตัวอยู่ครับ
อ๋อ แล้วมันรู้สึกยังไงบ้างน่ะ?
อืม มันก็ ก็เคยมีความรู้สึกเหงานะครับ ในการใช้ social media เหมือนกัน เพราะว่าบางทีอะเราก็รู้สึกว่า เราอยากคุยกับเพื่อนอะ หรือว่าอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งอะ ใน social อะ
อ้าว! อา ค่ะ
แล้วก็รอแล้วรอเล่า ก็ไม่ตอบไม่อะไรซักที อย่างเงี้ย
<chuckles> อา
อืม มันก็รู้สึกเศร้านะครับผม มันก็รู้สึกเหงาว่า
เหมือนเรา เหมือนเราดีเอ็มไดเรกต์ไปอย่างงี้เหรอ? หรือเราไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเขาอย่างงั้นเหรอ?
ใช่ อ่า อย่างดีเอ็มไปอะครับผม
อ๋อ
ก็ยังไม่อ่านสักที อะไรอย่างเงี้ยครับผม
เออ ๆ แล้วทำไมถึงไม่แบบว่าส่ง เอ่อ แอปเขียวไปล่ะ
ก็ โอ้โฮ! หลายแอปเลยครับผม
อ๋อ หมายถึงว่าเป็นแอปที่ใช้สื่อสารกันโดยตรง ที่มันโทรศัพท์ได้ด้วยอะ
อืม ใช่ ใช่ ครับผม ก็
ก็ไม่อ่านเหมือนกัน
ไม่ อ อ่านเหมือนกัน ไม่รับสายด้วย อะไรอย่างเงี้ย บางทีก็รู้สึก เฮ้อ อะไรวะ? <laughs>
เอ๊ย! แท่ แต่ทำไมมัน มัน มัน เรา เราก็เป็นเหมือนกัน เราก็เป็นเหมือนกับแบบ ใกล้แต่ก็เหมือนไกลเนาะ
ใช่ แต่บางทีเราก็ กลัวคิดไม่ได้ว่า เออ เขาเป็นอะไรหรือเปล่าวะ? เขาเป็นอะไรหรือเปล่านะ? อืม
เขาโกรธเราหรือเปล่า? วันนั้น ท ครั้งล่าสุดเจอกันพูดอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่า?
อืม อือ ก็ อาจจะ อือ ๆ ส่วนหนึ่งด้วย อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเขาไม่สบาย เขาเป็นอะไรหรือเปล่า?
อ๋อ โอเค แต่ถ้าไม่สบายก็ไม่น่าจะโพสต์โซเชียลได้นะ
อืม ใช่ ครับผม
เออ เราอาจจะคิดไปเอง
อาฮะ อือ
เออ พอดูโซเชียลเยอะ ๆ แล้วมันฟุ้งซ่านเปล่า?
ใช่ ๆ ก็มีส่วนครับผม บางทีการคิดไปเองมันก็ เป็นส่วนหนึ่งด้วย อา
อือ ๆ ๆ เขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้ เขาอาจจะทำงานยุ่งมีภารกิจครอบครัว หรือมีพรอเจกต์ใหม่ที่จะต้องทำ มันก็เลยแบบว่า ไม่ได้ ท ตอบได้ทันการ อะไรอย่างงั้น
อืม อา ใช่ ใช่ น่าจะเป็นอย่างงั้นอยู่ครับผม
งั้นอย่างคุณก็จะเป็น เออ ของว่ามัน เห็นแล้วเพื่อนไม่ตอบ ก็ยิ่งเหงาไปกันใหญ่
ใช่ครับผม อืม
โอ้! คิดไปเองเนาะ
เออ อาจจะคิดไปเอง ใช่ ๆ ครับผม
อ๋อ ของเราเนี่ย เราก็จะเป็นแบบ โอ้! เราเพิ่งจะมาทำงาน อ่า จากบ้านไง มา work from home มาเป็นออนไลน์ อย่างเงี้ย ช่วงก่อนก็ทำงานเข้าออฟฟิศ มันก็มีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างเนาะ
ครับผม ครับ ครับผม ครับ แล้วตอนนี้เป็นยังไงครับ?
เออ แต่ตอนนี้ก็มาทำงานจากบ้าน มันก็รู้สึกเหงา ๆ อะ
ไม่ เหมือนนั่งทำอยู่คนเดียวเหงา ๆ ไม่มีอะใคร ไม่มีอะไรใช่ไหมครับผม?
ใช่ ไม่มีเพื่อนข้างโต๊ะให้เม้าท์มอย ไม่มีเพื่อนชวนกินขนมมะ
ครับผม กินก็กินคนเดียว
เออ กินก็กินคนเดียว <chuckles> แล้วมันก็แบบว่า ร ทำอะไรไม่ได้ ร ก็ อะ ว่าง ๆ พักเบรกก็เนี่ยไถโซเชียล <chuckles>
แล้วเมื่อ แล้ว ใช่ แล้วก็ไม่ต้อง แล้วไม่ต้องแอบกินด้วย
อา ไม่ต้องแอบกิน ไม่ต้องแอบพัก <chuckles>
อา ใช่ ถ้าอยู่ที่ทำงาน มันก็ยังต้องแอบกิน มันยังพอมีลุ้น ยังมีอะไรให้ตื่นเต้น
เออ ใช่ ๆ มันก็เป็นแบบนั้น
จะกินประเจิดประเจ้อก็ไม่ได้ แล้วจะกินเยอะก็ไม่ได้ เดี๋ยวคนเขามองว่า ไอ้นี่จะมาทำงาน หรือว่าจะมานั่งกิน
ไม่ได้ เออ ๆ ๆ ๆ เนี่ย ๆ มันเป็นแบบนี้ มันก็เลยหันไปหาโซเชียลมีเดียไง พอนั่งอยู่คนเดียว
ครับผม
พอไปเห็นโซเชียลมีเดีย เพื่อนก็ อ้าว! เที่ยงเขาก็ไปกินข้าวนะ เพื่อนในออฟฟิศเขาไปกินข้าวกันเป็นกลุ่มเนาะ ถ่ายรูปกลุ่มโพสต์ลง อะไรเงี้ย โอ้โฮ ฉันกินข้าวคนเดียวสั่งดิลิเวอรีมา สั่งไรเดอร์มา เออ แล้วก็ไปนั่งกิน มันก็ อารมณ์มันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะ
โอ้โฮ ครับ อือฮึ ครับผม ครับ ใช่ มันก็เลยรู้สึกเหงาเข้าไปอีก เห็นคนอื่นเขานั่งกินกัน สนุกสนาน เฮฮา
เออ เหมือนโดนทิ้ง
ใช่ <chuckles>
<chuckles> แต่ว่าจริง ๆ แล้วงานเนี้ย มันเป็นการ ที่ทำงานจากบ้านมันเป็นทางเลือกของเราเองนะ
ครับผม ครับ
เราเลือกของเราว่า เราจะมาแบบ เออ มาทำงานฟรีแลนซ์ มาทำงาน ที่อยู่บ้านเยอะใช้การเดินทางน้อย
ครับผม ครับ
เออ แล้วก็อย่างอื่น เราก็ตอนที่เราเจอเพื่อนเยอะ ๆ เราก็คิดว่า โอ๊ย! social media มันเยอะแยะไปหมดเลย เราใช้อะไรสื่อสารกันก็ได้ เราคุยกันทางนั้นก็ได้ นาน ๆ เจอกันทีก็ได้
อ้อ อืม ครับผม
เออ กลับกลายเป็นว่ายิ่งเหงาเพิ่มไปใหญ่เลย
ใช่ครับ แย่เลยถ้าอย่างงี้
ทำยังไงล่ะ เออ แล้วคุณเคยรู้สึกแย่ ๆ ไหม? เวลาเล่นโซเชียลมีเดีย
รู้สึกแย่ ๆ ไหม ก็มันก็มีนะครับผม เวลา ส เล่นโซเชียลมีเดีย บางทีเราเห็นข่าวอัน บางอย่างอะครับ มันทำให้เรารู้สึกแย่ด้วยอะครับ อ ครับ เช่น ข่าว ส สัง ค คมน่ะครับผม อย่าง อ่า ข่าวคือ อย่างลูกอะครับผม ตีพ่อ ตีแม่ เมายา อะไรอย่างเงี้ยครับผม มันก็ทำให้เรารู้สึกแย่ว่า เออ สังคมเราทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างงี้นะ ครับผม
อือฮึ อืม เช่น เออ อา แต่ก่อนน่ะ มันไม่ค่อย มันไม่มีโซเชียลมีเดีย เราก็ ม ได้รับรู้น้อยใช่ไหม?
มัน มัน ใช่ แล้วอีกอย่างหนึ่งด้วย ถ้าข่าวพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกกัน ออกก็จะมีการเซนเซอร์ ก็มีแค่พูดเฉย ๆ จะไม่ค่อยมีรูปภาพอะไรประกอบ เดี๋ยวนี้มีรูปภาพประกอบ แถมมีกราฟิกอะไรต่าง ๆ
อืม อืม
อ ประกอบไปอีก
<laughs> ไปกันใหญ่เลยเนาะ ส จิน จินตนาการเราแบบล้ำไปเลยอะ ล้ำกว่าข่าวแล้วอะ
ใช่ครับผม ใช่ครับผม บางทีมันก็ ข่าวก็นำเราไปเหลือเกิน <chuckles>
เออ ๆ เอ่อ บางทีมันก็เป็นการชี้นำให้เราไปทางนั้นเหมือนกันนะ
ใช่ครับผม
การเป็นซึมเศร้าก็มาจากข่าวด้วยไหมบางที? เราคิดว่า
ใช่ครับ บางทีก็มาจากข่าวได้ครับ เพราะว่าข่าวอะครับบางอย่าง บางอย่างมันกดดันกับคนอ่าน กับคนดูมากเลย
เออ อืม
อืม บางทีบางข่าวมันเล่นกับอารมณ์คนน่ะครับผม มันก็เลยทำให้อารมณ์คนบางคนน่ะที่ดิ่งอยู่แล้ว เมื่อเสพข่าวอย่างเงี้ยเข้าไปอีก มันยิ่งจมลงไป เข้าไปยิ่ง ด กว่าเดิมอีกอะครับผม
เออ คุณพูดมีเหตุผลนะเนี่ย เราไม่ ไม่เคยนึกเรื่องนี้มาก่อนเลย
ว่าบางคนน่ะครับมันมีปมอยู่อะครับ มีปมอยู่ เรื่องพวกนี้อยู่อะครับ มันก็จะนั่น อย่างผมอะบางทีผมมีปมเรื่องพวกนี้อยู่ ข่าวพวกนี้เด้งขึ้นมาปุ๊บ ผมก็จะไม่
อ้อ อ้อ ๆ ๆ ค่ะ
ไม่ดู จะไม่ฟัง อา เพราะว่ามันบางที จริง บางสิ่งมันเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดในอดีตมา ก็จริงนะ แต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิด แต่มัน พลาดไปแล้ว ทำไงได้ ใช่ เราก็ไม่อยากให้ใครมาตอกย้ำเรา เมื่อเราเห็นข่าว อย่างเงี้ยเข้ามาอีก มันก็เลยแบบว่า เฮ้ย! อะไรวะ? เออ เพราะว่าสมัยก่อนวัยรุ่นน่ะ เราก็รู้ว่าเราใจร้อน เราเป็นยังไง? นะครับ เออ แล้วเราเห็นข่าวมาสมัยเนี้ยปุ๊บ! เราก็ไม่อยากจะดู เราก็ไม่อยากจะอยากนั่น แต่เราเห็นแล้วเราก็ บางทีเราก็
อา อา ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ ก็ไม่อยากให้ใครมาตอกย้ำอีก อืม
ภาพในอดีตมัน ผุดขึ้นมาอะว่า
มัน มันเหมือน มันเหมือนเป็นเดฌา-วูว์กลับมาใหม่เลยนะ
ใช่ ๆ ภาพ ม ในอดีตมันผุดขึ้นมาว่า โอ้โฮ แต่ก่อนเราขนาดนี้เลยเหรอ? เพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเนี้ยเราเห็นข่าว อย่างเงี้ย เรายังว่า เด็กไอ้พวกนี้เลยว่า มัน โอ้โฮ! ม มันขนาดนี้กันเลยเหรอ? อืม
อา เออ อย่างดูข่าวเมื่อวานเปล่า หรือเมื่อเช้าไม่แน่ใจ? ไปยิง ไปยิงเขาอะ ยิงที่วงเหล้าเสร็จแล้วตามไปยิงที่โรงพยาบาลอีกอะ
โอ้โฮ! อันนั้นมันก็เกินไปครับผม เพราะว่าสถานที่ พ โรงพยาบาลเนี่ย อา มันเป็นสิ่งที่สากลอยู่แล้ว ใคร ๆ เขาไม่ทำกันอยู่แล้วครับผม
โอ้! อืม ตามไปยิงที่โรงพยาบาล
ต่อให้เป็นศัตรู ต่อให้เป็นศัตรูเข้ามา อา หมอเป็นศัตรูกับคนไข้เข้ามา ยังไงหมอก็ต้องรักษา
เออ ก็ต้องรักษา ใช่ มันเป็นมนุษยธรรม โอ้ย! เห็นแล้วก็แบบ แต่ก่อนไม่เคยคิดว่า เราจะต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้
ใช่ครับ ใช่ครับ ขนาดสงครามเขายังไม่ทำกับ ใช่ ขนาดสงครามเขายังไม่ทำกันกับในโรงพยาบาลเลยครับผม เพราะว่าในโรงพยาบาลน่ะครับผม มันเป็นอะไรที่สากลอยู่แล้วว่า เป็นสิ่งที่เขาไม่ทำกันนะครับ จะไม่ยิงใส่ จะไม่ทิ้งระเบิดใกล้ จะไม่ทำใด ๆ ใกล้ตรงนั้นเลย
เพราะมันมีเซนเซอร์ เออ ใช่ ๆ เออ เออ ๆ ๆ มันเป็นหลักสากล ใช่ ๆ ๆ เราก็ดู พอดูข่าวแบบอย่างนี้เยอะ ๆ อะ เราก็เพิ่ม มันก็เศร้า มันก็แบบทั้งเหงา ทั้งเศร้าปะปนกันไป แล้วยิ่งแบบช่วงนี้อากาศมันก็แบบฝนตกเนาะ
อืม ใช่ ครับผม ครับผม
ฝนตกบ่อยหน่อย มันก็แบบ เออ มันยิ่งอึมครึมฟ้าก็สลัว ๆ มันก็ไปกันใหญ่เลย สภาพ แวดล้อม ด้วย ดูข่าวแบบนี้อีก จิตใจก็ดิ่งอยู่แล้ว อ้าว! ดิ่งหนักไปอีก
ครับผม ครับ ถูกต้องเลยครับผม ครับ
เออ เราก็พยายามจะเลี่ยง ๆ เหมือนที่คุณว่าแหละ พอเห็นเราก็ เออ ปัดหนี
อืม อืม ใช่ครับ เพราะบางทีมัน มันทำให้ เหมือนมันกดดันเราอะ <chuckles> เอ๊ย! มันกดดันเรามาก ๆ เราก็เครียด
เออ อืม มันไปกระตุ้น กระตุ้นต่อมเราเนาะ
ใช่ครับผม
เออ ถ้าพูดภาษาบ้าน ๆ แบบ อา บางทีเรื่องเลวร้ายบางอย่าง ที่เราเคยมีประสบการณ์แย่ ๆ อะ เราลืมไปแล้วไง
ครับผม ครับ ใช่
เออ แต่พอมีอันนี้บอก อ้าว! อ้าว! ใกล้เคียงนี่หว่า อ้าว! ชั้นเคยนี่หว่า อ้าว! เอ๊ย! บ้านเก่าฉันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่หว่า อะไรอย่างเงี้ย
อืม อา ใช่ ๆ มันก็จะเป็น เอ่อ ประมาณว่า โอ้ เหมือนเป็นการตอกย้ำเราไปใน ในยังไงสักอย่างหนึ่งอะครับผม เพราะว่าความจริงเรามันก็ ก็ไม่อยากให้เกิดหรอก แต่ตอนนั้นมันวัย ด้วยวัยรุ่น ค คึกคะนอง แต่เราก็ไม่เหมือนวัยรุ่นสมัยเนี้ย ยังไงเขาก็ไม่หนักเท่า เหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ สมัยนั้นก็เต็มที่ก็ตัว ๆ
ฮ เออ เออ อา เออ ๆ ใช่ ๆ
อา อา แต่อาจจะอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าอาจจะไม่เก่งหน่อย ก็อาจจะ ด โดนหนักหน่อยหนึ่งแค่นั้นเอง
อา ๆ
อืม
โอ๊ย! แล้วยิ่งตอนนี้นะแบบพรรคพวก อะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่ ครับผม
เออ แบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งโซน แบ่งสี โอ๊ย! ตายแล้ว
ตายครับ อย่างงี้ไม่ไหวครับ
เออ อันนี้มันแบบว่ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมไปในทางไม่ดีอะ
ใช่ ครับผม บางทีมันก็เป็นในส่วนของกระตุ้นตรงนั้นไป มันทำให้ อ่า การใช้โซเชียลมีเดียอะครับ จริง ๆ อะ มันก็มีผลดีแหละครับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบทบาทนะครับของแต่ละคน แล้วก็ขึ้นอยู่กับ อ่า มุมมองของแต่ละคนด้วยนะครับผม กา ก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะใช้ นำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ยังไงให้มากที่สุดมากกว่า
อืม อืม อืม อืม ถ้าอย่างเงี้ย ตอนเนี้ยเราอะพยายามที่จะแบบไม่เล่นโซเชียลก่อนนอนน่ะ เราก็เล่นทั้งวันมาแล้วเนาะ ก่อนนอนเราก็พยายามที่จะแบบพักทุกอย่าง ก็คือเอาโทรศัพท์ไว้นอกห้องนอน
ใช่ ครับผม ครับ เนี่ยผม ผมทำอย่างงี้มาประมาณ 2 อาทิตย์แล้วครับ รู้สึกว่า ดี ดีครับ ก็คือว่าทำงานอะไรเนี่ย เสร็จปุ๊บ! อา โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์อะไรเนี่ยผมวางทิ้งไว้ข้างนอกเลย แล้วก็เข้าห้องไปปิดไฟนอน อา ถ้า เพราะว่า อะ อาจจะต้องเพิย พึ่งยานิดหนึ่ง เป็นเยลลี่อะครับ เยลลี่ เยลลี่ เยลลี่ เยลลี่ช่วยให้หลับอะครับ
ค่ะ อา ค่ะ เออ อ๋อเหรอ มีอย่างงั้นด้วย โอเค
มีครับผม ของญี่ปุ่นอะครับ ผมก็กินไป หนึ่ง เม็ด ใช่ ปลอดภัยครับ ผมกิน ผมกินไป 1 เม็ด อา แล้วก็เคี้ยว ๆ ๆ แล้วนอนไป เออ ก็หลับตื่นขึ้นมาก็ แต่เมื่อวานดันกินเยอะไปหน่อย 2 เม็ด ตื่นขึ้นมาวันนี้งัวเงีย <chuckles>
แต่ปลอดภัยใช่ไหม? แต่ปลอดภัย อ๋อ โอเค อ๋อ มันเกินโดสไปนิดหนึ่งก็ทำให้นอนเยอะ แล้วก็ตื่นมาไม่สดชื่นเนาะ
ใช่ครับ
เออ ๆ อาจจะต้องเพิ่มการเล่นกีฬาเนาะ
ใช่หรือว่าการออกกำลังกายให้ ห หน่อยหนึ่งอะครับผม ให้ในส่วนของ อ่า ร่างกายมันจะได้นั่นครับผม
ใช่ ให้มันเหนื่อย เออ สภาพจิตใจก็จะได้ดีขึ้น ไม่ต้องหันไปพึ่ง Social Media เยอะ
ใช่ครับ
เราจะต้องหล่อ แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองสิ
ใช่ ครับผม
เออ ไม่ต้องพึ่งเพื่อน เพื่อนไม่ตอบก็ช่างเพื่อน
อะฮะ ใช่ครับ
เออ เดี๋ยววันหนึ่งเธอ <exhales> ลำบาก หรือว่าเธอไม่สบายใจมาก ๆ เธอก็หันมาหาเราเองแหละ
ถูกต้องเลยครับผม อา ขอบ ได้เลย แหม ขอบคุณมากเลยที่แนะนำให้ <chuckles> อืม
อ เออ อย่าไปคิดมาก เอ่อ ไม่เป็นไรค่ะ ให้กำลังใจกันมากกว่า เพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับใครหลาย ๆ คนเนาะ พอ Social Media มันดูง่ายไง ไปจับขึ้น มา ยกขึ้นมามันก็ อะ ได้แล้ว ไม่เหมือนสมัยก่อนจะกินข้าวต้องแบบไปตลาดก่อน กลับมาตำน้ำพริก ตำพริกแกง กว่าจะได้แกงเนาะ เดี๋ยวนี้แบบยกหูโทรศัพท์ หรือกดในแอป มันก็ อาหารก็มาถึงหน้าบ้านแล้วอะ
อืม ได้ ครับผม อ้อ ถูกต้อง ใช่ ๆ แล้ว ซ พูดถึงโซเชียลมีเดียเนี่ย ก็ ช่วยเราได้เยอะ แล้วก็ มีประโยชน์ด้วย แล้วก็มีทั้งโทษด้วย ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีนะครับผม
เออ ใช่ 2 ด้านเลย มีเหรียญ 2 ด้าน
ถูกต้องครับ ถ้ายังไงวันนี้ ผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผม ที่มาแชร์ความคิดเห็นร่วมกันนะครับวันนี้ ครับผม
เออ ขอบคุณเหมือนกัน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
ครับ สวัส